Gimana, eee, kalian komunikasi kasih sayang di era gadget yang sekarang?
Mhm. Oke nih, Kak, kalau ngomongin gadget ini menurutku menarik banget ya. Soalnya terutama untuk kayak smartphone, handphone itu kan alat komunikasi ya, Kak, ya. Jadi memang seiring perkembangan waktu untuk, eee, mengungkapkan kasih sayang itu tidak melulu karena mungkin jauh ya kayak gitu, atau mungkin jarang ketemu, nggak harus tunggu ketemu dulu gitu ya. Eee, jadi memang benar-benar terfasilitasilah ya, dipermudah kayak gitu. Nah, aku merasa tuh semenjak ada, eee, handphone atau yang smartphone sekarang ini, apalagi ada WA ya, Kak, ya, WhatsApp itu benar-benar aku ngerasa apa ya, lebih terhubung gitu dengan keluarga besar aku, Kak. Keluarga besar kayak gitu. Karena mungkin sebelumnya kami itu ketemu meskipun kami masih 1 kota ya, tapi karena kesibukan masing-masing kan jarang banget gitu ya bisa ketemu, ngobrol kayak gitu. Nah, semenjak memang benar-benar ada WhatsApp, kita bisa bikin grup gitu, bisa, eee, cerita-cerita, ngobrol bareng di situ. Itu kayak ngerasa bahwa sebagai bentuk kasih sayang nih terhadap seluruh keluarga, eee, meskipun kita jarang ketemu tuh bisa gitu kita ungkapkan dengan mungkin cerita kegiatan kita sehari-hari atau mungkin ada saudara, atau mungkin at itu lagi apa gitu, kita men menyemangati, kita, eee, memberikan selamat gitu ya tergantung sit eee, situasinya saat itu. Jadi kayak gitu sih, Kak. Jadi seneng banget! Mhm.
Mhm. Iya, tentunya. Ah hah ah hah. Ah hah. Heeh. Tapi Heeh. Iya. Oke. Betul, betul sekali. Mhm. Ya. Betul, betul sekali. Ah hah. Heeh. Oke. Ah hah Iya. Betul sekali. Oke, baik.